Nah karakter utamanya Goku bener dong, eee, aku paling favorit Goku ya karakter utamanya dia itu sebenarnya polos, eee, tapi ada di momen-momen tertentu ini biasanya khas banget nih, eee, anime shounen-nya Jepang itu ngebikin karakter utamanya itu polos, eee, tapi ada nilai yang diangkat tuh. Goku kan bener-bener mengayomi temen-temennya, keluarganya gitu ya. Jadi kalo udah keusik, eee, bener-bener marah gitu ya dan marahnya itu bisa sampai yang berkali-kali lipat gitu ya dari kekuatan, eee, standarnya tuh. <chuckles> Itu yang paling aku inget sih soal Dragon Ball dan aku suka banget tuh dari sisi itunya.
Mmm. Betul. Mhm mhm, iya. Mhm mhm. Berarti kamu sangat terkesan dengan karakter si Goku ini ya?
Bener.
Oke oke oke. Itu, eee, serial yang pertama, kartun yang pertama. Yang ke-2 apa yang waktu kamu SMP?
Yang ke-2, eee, oh, yang SMP ya, yang SMP Naruto nih. Ini, eee, udah ma mula mulai masuk Naruto. Narutonya juga masih kecil nih awal-awal kan.
Oh, Naruto itu, oke oke, mhm. Eh, tapi sorry, kalau Naruto itu nggak hari Minggu dong? Itu kayaknya sore.
Enggak enggak. Udah bener. Itu, Naruto itu iya, eee, jamnya tuh bukan di hari Minggu itu, eee, pas masuk aku lupa ya dulu di mana ya Naruto ya? Intinya mah udah masuk betul betul, Global TV.
Sore ya? Global TV kalau nggak salah. <chuckles>
Itu juga udah, apa ya, secara dubbing udah Indonesia gitu ya, jadi buat buat anak-anak kecil masih masuklah, maksudnya gak perlu adaptasi, eee, dan harus baca subtitle. Itu oke banget juga tuh, Naruto sesuatu yang baru nih buat tontonan di masa kecil.
Iya, heeh heeh. Eee, oke oke. Kenapa tuh kenapa tuh? Waktu itu kamu sensasinya ngerasain apa tuh kalau Naruto itu beda dengan, eee, serial yang belum ya?
Lagi-lagi soal soal action-nya ya, eee, Naruto kan, eee, temanya tema ninja kan, eee, lagi-lagi efek-efeknya sih yang bikin aku, eee, tertarik ya nonton anime perkelahian ini nih. Naruto kan ninja kadang ada jurus-jurusnya gitu ya, dan tiap tiap karakter itu, eee, punya karakter jurus yang masing-masing ada ciri khasnya, kayak misalkan sharingan, Sasuke gitu ya, Naruto ada kyubi gitu ya, eee, ini juga sama sih, eee, ini kan tergolong shounen ya, shounen itu kan berarti emang anime-anime yang diperuntukkan untuk anak-anak remaja, anak kecil gitu. Biasanya menumbuhkan semangat, menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai pertemanan gitu.
Oh, bener. Mmm. Iya sih, mmm. Mmm. Mhm, oke, iya iya.

Eee, pertama mungkin, eee, rasa nostalgia ya, eee, dulu aku berkembang dengan menonton kartun-kartun ini artinya, secara imajinasi juga tertanam di pikiranku gitu ya, eee, kalau untuk anak kecil kan kartun-kartun itu merangsang, eee, fungsi otak untuk, e heeh, meng mengabiar apa, berimajinasi gitu ya membayangkan sesuatu gitu cuman setelah dewasa nonton lagi, eee, mungkin hal pertama dari sisi apa ya dari sisi aspek, eee, animasinya aku enggak dari sisi a animasi aku a oh dulu jelek banget ternyata ya kayak misalkan di episode-episode awal itu di-arc-arc awal itu jelek banget gitu ya tapi saat itu tuh kayak wah ini bagus banget gitu, itu sih yang aku rasain kalau aku nonton balik lagi flashback ke tontonan yang dulu aku tonton, sama
Iya. Mmm. Mmm. Daya imajinasi. Betul. Ya. Value. Oh, dari animasinya. <laughs> Iya iya iya iya, oke, oke. Bagus banget, mhm. Eee, mmm.
sama ada nih soal lagu. Nah, pernah ada 1 momen aku tuh, inget banget Doraemon, Doraemon itu justru yang melekat di aku tuh, lagu ending-nya, yang dinyanyikan pake Bahasa Indonesia gitu ya, aku sampai nyari internet susah banget akhirnya aku ada satu
Ah. Ah. Bentar yang mana ya, Bro, ya? Kamu inget gak lagu ending itu emang beda sih sama lagu opening-nya itu yang mana ya?
Eee, lihat lihat ke bunya, andai ku mekar tede nah, itu i itu tuh secara harmoni lagu tuh bener-bener melekat di aku dan bikin aku tenang tuh saat itu, itu bener-bener mewakili masa kecilku tuh lagu itu ya ending-nya Doraemon, sampai aku nyari di internet gak ada akhirnya aku nemu.
Ayo kawan-kawan. Ah, iya, betul, oh oh my god, iya. Bener. Dan ini gak sih, visualnya mereka jalan-jalan mengelilingi bola dunia gitu?
Bener bener, itu aku akhirnya nemu di YouTube ada orang, eee, gak tau ya ini sumbernya dari mana gambarnya itu udah, kualitasnya rendah banget tapi masih kedengeran suaranya itu aku langsung download sih dari YouTube, oh, ini masih ada nih iya, bener bener, nah kalo itu bener-bener sih bikin, eee, emosional emosional banget sih aku, sempet am ap sampai mau nangis gitu ya terus aku liat juga di komentar-komentar banyak yang relate nih, wah, ini lagu emang bagus banget ternyata emang se-powerful itu.
Aga Tuhan iya, mhm. <chuckles> Kamu terharu gak sih? A ada rasa haru gak? Emosional gitu. Mhm. Iya. <chuckles> Bener bener, iya iya iya, nempel banget sih, oke oke oke. Tapi gini ya, mmm, kalo sekarang kamu harus pilih 1 acara masa kecil kamu itu buat direkomendasikan ke generasi baru sekarang misalkan gen alfa gitu, kira-kira yang mana dan kenapa tuh?
Mhm. Mhm. Doraemon sih, eee, karena Doraemon itu, eee, secara tema itu lebih friendly ke anak-anak ya, eee, dan muatan edukasinya itu lebih banyak gitu, eee, dibandingkan, eee, anime-anime yang temanya itu tema tema perkelahian gitu.
Oh, Doraemon ya. Wah, betul juga sih, mhm. Betul.
Lebih realistis sedikitlah Doraemon maksudnya bisa diambil pelajaran untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari sih.
Mhm mhm mhm, tapi dari sekian banyak judul, eee, anime atau kartun masa kecil kamu dulu, yang paling menurut kamu ya yang paling membentuk imajinasi atau kreativitas kamu waktu itu tuh yang mana? Yang kamu tuh kayak membayangkan kamu, bisa ada di kondisi mereka gitu itu yang mana?

Terus, efek-efeknya sih. Eee, Sharingan, gitu. Nah si Itachi ini udah membangkitkan mata yang, eee, levelnya tuh di atas Sharingan, gitu. Kayak level up, gitu ya. Itu jarang banget, dan, eee, baru ditunjukkan dari sisi awal mulanya itu Itachi, gitu ya. Ini, lagi-lagi setiap aku suka sesuatu terkait anime perkelahian itu, terkait efek, terkait kemampuan ketika bertarungnya nih, itu sih yang paling bikin aku suka.
Mmm. Iya, sih. Mhm mhm. Tapi selain itu kan, adegan ya? Kamu sempet ini nggak sih, sempet kayak terkesan juga, dan mungkin lekat di memori kamu tuh, kayak lagu soundtrack atau lagu opening-nya? Itu kan kerasa banget kan lagu-lagu opening. s Naruto yang itu kamu juga iya. Bener bener. Kamu juga, berarti juga, eee eee, nempel banget, ya sama lagu-lagu opening serial itu?
Oh, iya dong. Benar benar. Eee, Naruto juga kan bagus banget, tuh. Eee, nempel banget Naruto. Eee, kalau di awal-awal tuh, lagunya FLOW gitu. Eee, yang yang Friend kalau nggak salah, judulnya. Terus, eee, kalo yang agak ages agas sam apa, agak ke depannya lagi, maksudnya bukan yang terlalu lama, bukan pas, eee, awal-awal itu, eee, Ikimonogakari, gitu. Aku udah lupa sih judul-judulnya, cuman kan masih masih inget ya. Kalo misalkan itu, "Oh! Ini lagunya Naruto, opening-nya," gitu. Nah, benar tuh. Lagu itu tuh kan, itu bener-bener fenomenal, ya.
<chuckles> Iya. Wah, sampai tahu. Mhm mhm. <humming> Gitu? Itu ya ya, iconic banget sih, lagunya. Walaupun aku sebenarnya, bukan era aku loh. Aku tuh udah kerja Bro, waktu Naruto itu. Tapi kok keponakanku nonton terus? Jadi kayak, aku lumayan terpapar sih. Wah. Seru seru seru. Tapi aku, eee, a penasaran juga, ya
Heeh heeh. Oh. Oke oke. Ya ya ya.
apap apa sebenarnya, pengaruh acara TV atau kartun itu, ke diri kamu yang sekarang?